Claro. Pues mira, ya llevo varios años trabajando vía remota, eh, la verdad es que desde el inicio se me hizo fácil, no tuve complicación, porque, por ejemplo, hay gente que de repente, eh, extraña estar rodeado de gente, como pues, también esa esa parte, ¿no?, de socializar sobre todo. La verdad es que yo, eh, desde el inicio no tuve problema con eso. A ver, que ha habido momentos que de repente, sí dices: "Uy, está aquí todo muy callado". <chuckles> Em, pero en general, bien. Eh, y luego, además también me ha tocado vivir tanto sola en un departamento, como acompañada, luego también me ha tocado periodos en la casa familiar, que de repente voy por allá. Em, entonces, bueno, he tenido que estar en ambientes distintos, eh, sí puedo decir que de repente sobre todo, yo diría que cuando voy a de visita a la casa familiar, puede que haya un poquito más de distracción, eh, pero bueno, al final, sí que logras ahí, eh, balancearlo.
Sí. ¿Sí? Claro. Sí. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Sí. Okey. Sí, claro. Oye, entonces, por lo que veo has probado justo, distintos distintos ambientes y en todos te ha funcionado. Tan te ha funcionado oh, eh, oh, okey, ¿y qué usas más cuando qué herramientas usas más cuando trabajas desde casa?
Ujú. Pues a ver, eh, creo que lo que es muy importante es tener un buen escritorio, si tienes el espacio, la verdad es que viene bien invertir en un buen escritorio y una buena silla, porque obviamente vas a pasar gran parte, si no es que toda la parte de tu jornada laboral ahí, ¿no? Entonces, eh
Sí. Sí. Claro, claro. La silla creo que es superimportante, ¿no? O sea, porque una silla incómoda
Sí, mu muchísimo. Claro, y la verdad es que sí se nota claro, se nota muchísimo la i la diferencia. Yo recuerdo cuando recién la adquirí, sí fue un cambio enorme, dije: "Guau". O sea, mi espalda me lo agradeció bastante.
pues no, nomás no. Sí. Ujú, sí, claro, claro. Sí, ese ese soporte que que muchas veces anuncian, ¿no?, las sillas, etcétera, que o sea, ya a un largo plazo sí es bien afe efectivo y te ayuda a la salud, ¿no?, y a mejorar la postura.
Exacto.